So in der Art, genau und dann ab in die Küche. <chuckles> Ich sperre dann ganz normal ganz normal um 16:30 die Gastronomie auf, ähm, kontrolliere noch mal alle lik alle alle Tische, alle alle Stühle, Bänke, die Theke natürlich, ob die Putzfrau ihren Job gemacht hat, ob di er der Barkeeper vom Abend davor die Zapfhähne und alles sauber gemacht hat. Dann um 17:00 vorne sperre ich auf. Dann in der Zeit müsste dann der Koch und alle anderen auch da sein und dann geht's ganz normal mit der Gastronomie los. Ähm, ich bin dann meistens Service oder Restaurantleitung und mache halt vorne, äh, den Service, habe dann noch einen Barkeeper und einen Koch und 2, ähm, Teilzeitangestellte, die studieren bei uns in der Stadt. Die sind mal- ich sage mal- spontan abrufbar, wenn's wirklich brennt.
Und ab in die Küche. Mhm. Mhm. Okay, das ist ja ganz praktisch. Jetzt hast du ja gesagt, du hast 'n Koch, du hast äh, 'ne Bar. Ähm, was ist das für 'n g Restaurant? Ist das so was so 'n Tex-Mex oder wo seid was seid ihr? Lass mich okay.
Genau und wenn's dann halt wenn's dann halt brennt Das Genau, richtig korrekt. Das ist ein Tex-Mex-Restaurant, ja. Also, wir haben Burger, wir haben Schnitzel, wir haben Currywurst, wir haben alles Mögliche, was du dir so vorstellen kannst, aber ist hauptsächlich schon mexikanisch eingerichtet, also mit mit Fajitas und ähm, Quesidillas, Tacos, Fingerfood-Platten.
Mhm. Alles klar. Sehr cool, gut. Aber das ist, glaube ich, dann auch 'n Konzept, wo so was funktionieren kann, wie du das betreibst. Sonst, äh, würde ich mir keine Ahnung. Aber okay, f f spannend auf jeden Fall. Erzähl mal weiter. Wir wollen ja auch noch Hobbies unterbringen. W wo hast du noch Zeit f
Ja, das wa sage ich ja. Also da ha hast du wirklich 'n gutes Thema bei mir erwischt. <laughs>
Ja, wo hast du denn da noch Hobbies? Das ist ja Wahnsinn.
Äh, du wirst lachen, ich hab ta ich habe tatsächlich noch einen
Die Familie dürfen wir ja auch nicht vergessen.
Ich habe tatsächlich noch 'nen 5 Jahre alten Hund. Ähm, das ist somit das Erste, was das ist mit Hobby, ja. Jetzt machen wir erst meine Arbeit fer weiter, sonst kommt's
Okay. Ist das das Hobby? Okay. Ja, machen wir mal mit der Arbeit fertig. Wir sind ja da noch ganz früh dran. Erzähl.
kommen wir durcheinander. Genau. Bei der Gastronomie, wenn die Hütte brennt, dann muss ich mitarbeiten, habe leider Gottes keine leider Gottes keine Zeit für Hobbys oder sonst irgendwelche Freizeitaktivitäten, weil's dann halt bis 22:00, 23:00 geht und dann musst noch Kasse machen, dann musst den Laden noch wieder putzen, Theke machen, dies, das. Ähm, also, wenn der wie gesagt, wenn der Laden voll ist oder brennt oder ich keine Unterstützung habe, ist der Tag dann sozusagen gelaufen. Dann ist mit Familie und Hobby, ähm, nicht viel, wo wo du's irgendwie dazwischen schieben kannst.
Ja. Okay, jetzt hast du mich wenigstens beruhigt, weil das wäre jetzt noch echt ähm, das wäre dann zu viel des Guten. Also, immerhin. Also auch du auch du findest irgendwo Grenzen.
<laughs> Definitiv.